あの、普段、例えばあの自分の部屋であったりとか、ま、職場のあの、オフィスのデスクだったりとか、そういうとこ色々ありますけども、そういうくうとかで何ていうか、落ち着けるようにするみたいな風にするには、どういう風な、なんか工夫とかされてますか？
うーん。 いや、そうですね、やっぱり、ま、あの、ま、オフィスでね、落ち着くってことはないので、ま、家の話にだってしまうんすけど、結局んところで言うとね。あの、やっぱり何ていうか、ま、一人の空間っていうところは、かなりちょっと個人的には、なんか落ち着く上では、なんかすごい重要なもんとして認識してるってところはあるので。ま、ちょっと、もうこれあれなんですけど、あの、あんま良くない話なのかもしれないんですけど、なんか人をなんかすぐ招けないような空間には、なってるかなっていう風には思いますね。あの、あむ
うん。 ははい。 うーん。 あ、それは物理的になんかまねん、招きにくいようにしてるっていう感じなんすか？
あんま綺麗じゃないです。<giggles>
<laughs> なるほど。<laughs> そういう意味で。えええ、ああ、あい。
<giggles> うーん、いや、だからそうですね、やっぱりなんか汚かったらね、なんかしょちょっとあの、ま「呼べないからちょっとごめんね」って言えるん言えるんで、絶対に。ま、でもそういう感じはありますけど。ま、単純に私自身があんまり、あの、綺麗だから落ち着くとか、あんまり感じるところではないので <giggles> ま、いらっしゃると思うんですけどね、あの、なんか綺麗じゃないと、なんか落ち着かないみたいな人はいると思うんすけど、ちょっと逆なんで私はあんまり
うん。 うん、なるほど、はい。 うーん。
感じないですね、ちょっと、あん。
じゃ、やっぱりあの、もしもあまりにも綺麗す綺麗すぎたりとか、誰かがあの、綺麗にしちゃったとか、なんかそういう風なところになっちゃうと、もち着かないですか？
うん。 うわ、いちょっとなんか、ああるじゃないすか、やっぱりなんかあの、汚い人とか、ま、ある程度、ま、ちゃんと生ゴミとかはね、捨てたりっていう、なんかあの、ちゃんとね、あの、物腐らせたりしないっていうところは、ちゃんと気にしてはいるんですけど。ま、とはいえ、やっぱりなんかある程度、なんか物散らかってたとしても、なんかこう自分の中で場所決まってたりするじゃないですか。
うん。 あ、はい。 うんうんうん。 あ、それはありますね、確かに。はい。
うん。で、定位置からちょっとなんかあの、かなんか離されてなんか別のところにしまわれちゃったりしたら「ちょっとどこに、あれ、あの、なんかあの契約書とかなんかまとめてあった場所が、なんかいどっかに消えてんだけど」うん、さめっちゃ最悪だと思いますね、ちょっとあんま嬉しくはないすね。<chuckles>
ああ。 うん、うーん。ま、それもありますし、なんかその、うんと、うもう、ぞ移されてるっていうこと、それ自体がなんか嫌だみたいなことはあります？結局は。
いや、そうですね。なんかそもそも、なんかあの、ま、なんかめっちゃあれなんですけど、だ綺麗なずなんか部屋好きな人って、なんか綺麗な部屋を保つことが美徳で、そうでないことは悪だと思ってる節があると思うので、なんかなんかなんか「綺麗にしてくれてありがとうってとも言わないの？」みたいな感じのノリで来そうっていうか、ちょっと嫌ですね。<laughs> うん。
うん。 はい。 ああ。 うん、たし確かに。<laughs> それはありますね。うーん。
うん。ま、でもやっぱりそうですね、普通にあの、ま、へら部屋がね、あん、汚いっていうのはあんま気にしてないから、綺麗にしてないってだけなんで。ま、プラスアルファで何かするっていう話だとは思うんですけど、ま、それに関しては、私は空気清浄機を置うことによって、かなり落ち着ける空間には、なってるかなっていう風には思いますね。
はい。 うん。 うーん、なるほど。うん、じゃあ、やっぱその空気清浄機なかった時と今、あ、もう、今ある時って、うん、すどれぐそんなに違いますか？
うん。 はい、いや、超違いますね。なんか何て言うかですね、私が、ま、住んでるところっていうなんか、かなりなんか、ま、なんか言っちゃ悪いすけど、空気がそんな綺麗ってわけでもないんですよ。あの、ま、あの、都心だからか分かんないすけど、<laughs> 分かんないすけど、ま、だから結構でもなんか部屋とかってね、空気清浄機なかったら、やっぱりちゃんと窓とか開けて換気しとかしないと、こもっちゃうじゃないすか、部屋の中のにおいとかって。
うん。 あ、はい。 うーん。なるほど、うん。 ま、そうですよね。確かに。うーん。
うん、だかそういう、だか結構外とかが、あんまりいいいい空気ではないので、ちょっとあんまり開けたくないなって思ってるんたんですけど。空気清浄機であの、空気をね、綺麗にしてくれれば、開ける必要ないんですよね、窓とか。
はい。 うーんうーん。 あ、そうですよね。確かに。うん-うん-うん。
うん-うん。しかもなんかやっぱ、あの、あれなんですけど、あの、虫とかも嫌じゃないすか。あの、落ち着ける空間になる上で、なんか虫とか入ってくるのも最悪じゃないすか、やっぱり。
あ。 うーん、なるほど。じゃ、蜘蛛とかそういうのが全然ダメですダメな感じですか？
あ、てか、あの、蜘蛛とかだったら、だだ別に始末しやすいんですけど、はコバエとかって嫌じゃないすか、なんか、寝てる時になんかあの、スマホとかをいじってて、コバエが、あの、光によってプーンって来るって。で、なんか、つこんたお倒しにくもくくもあるっていう。なか普通に超嫌だったんで、そう、だから、ど空気清浄機があの、だか窓とか開けるとやっぱり入ってくるんですよね。あの、網戸とかも、あの、あらさいがあると、あの、ある程度サイズのやつが入ってきちゃったりするので、ちょっと嫌だなってずっと思ってたんですけど、そう、だか空気清浄機で窓を開けずに済むようなったっていうのもあって、かなりクオリティオブライフはあの、向上の一途を辿ってる感じではありますね。
あ、はい。 ああ、はい。 うーん、うん。 うん、ううん。 なるほど。うんうん。 あ、ああ、はい。 うんうん。 なほど。 うーん。あとは何かあの、飲み物とかその、ううーん、カップとかなんかそういうコッま、カップてコップとかそういうのでなんか、うーん、自分の空間みたいな、そういうそいこそういう風な演出してるとか、うふん、ま、そ、自分自分らしくするみたいなしことは参加されてますか？<chuckles>
うん。 <chuckles> ああ、そうですね。ま、だ確かになんかね、イインテリアとかでね、なんか自分の空間をなんかお洒落にすることで、落ち着かせるみたいな人とかもいらっしゃると思うんですけど、ま、なんかさっきも、いほども言った通り、あんまりなんか、みやの、部屋のなんか綺麗さにあんまり頓着はしない感じではあるので、割と別にね、あの、ちゃんとなんかおしゃれなインテリア使ってなくても、全然落ち着ける感じではあるんすよ、私の特質としては。ま、でもとは言え、なんかやっぱりこう落ち着ける空間としてはね、あの、やっぱりちゃんとリラックスできるような、あの、もう、うなんか過ごせるようなものがやっぱり重要なのかなっていう風に思ってて。やっぱりベッドとか、あの、パソコンをいじる時用のなんか椅子とかはちゃんとお金かかかけて、高いやつ使ってますね、なんか。
うーん、うん。 はい。 うーん、うん。 ああ、はい。うーん、うん。 はい。 の、なるほど。うーん、じゃ、その使うところにはものすごく使うみたいな感じで、あの、ま、必要なはい。重要なところには、てな感じなんすね。うん。
うんうんうん、あ、そうですそうです。 うんうんうん。ま、だからブランドの家具とかはね、なんかやっぱりおしゃれさの、あの、とかなんか、うい財力の誇示にしかならない感じはあるんですけど、正直な話。ま、でもベッドとかはやっぱりね、なんか次の日の仕事とか考える時とかにあたっては、やっぱりあの、肩がね、あの、凝ってるっていうところとか、そういったこと改善するうにぇでは、なんかすごいいいベッドとかってね、やっぱりいいなっていうのはありますし、そう。あとパソコンとかも結構めちゃくちゃ使うんですよね。あの、しご仕事でも使いますし、ま、私生活というか、あの、趣味とかでもめちゃくちゃ使うタイプではあるので、そう。なんか、ちゃんとあの、しちゃんとした姿勢を取れる上で、なんかあの、体の負担をなんか人体工学的に、ん、軽減してくれるなんかちゃんとした椅子とか買ったん買ってあるんで、もうそれで結構長い時間をパソコンとかやっててもあんまり、スマホ首とかにはなりにくい状態にはなってますよね。
<laughs> はい。 うん。 はい。 うーん。 おあ。 はい。 うーん。 うーん。 あ。 それはいいですね、確かに。うん。ま、後はその、うん、落ち着けるというか、その、カスタマイズみたいな感じな感じで、ま、カスタマイズって言い方もちょっとおかしいかもしんないですけども、例えば、その、何か写真貼ったりとか、なんか、そういうそういう感じの事とかやられたりとかします？
うん。 うーん。<laughs> うーん。 いや、なんかね、ちょっとあのこれはもう、ある、リアルな話で言うとま、賃貸なので、あの、壁とかに貼ったりするとね、あとのがめんどくさいから。<laughs> やってはいないんですけど、とはいえ、なんかね、あの、ま、なんか落ち着ける空間っていうか、ま、これはあれなんですけど、普通にま、自分のなんか生活リズムというか、生活をなんかちゃんとあの、マネージする上で、なんか重要だなって風に思っているのは、なんかあのホワイトボード的なのがあるんですよ、なんか、あの、壁に掛けれるやつ。あの、で、あの、壁に掛けるっていっても、あの、元々あるいあの、あ、元々出てる、あの、出っ張りというか、あの、ふかき掛けられる場所なので、別にあの、なんか、後でねん後でなんか入居した時のなんか、ああとなんか、す直すひりょう費用とか求められないんで、あの、そこに引っ掛けて、ま、ほホワイトボードを使ってるっていう状況なんですけど、やっぱりそうするとなんか、あの、つ結構なんか、自分の中だとなんか、なんかを、すやることあった時に、ポンとあの、出てこないっていう時とか、あの、あの、さい-最初に先にや書いておくとやっぱり、覚えておきやすいみたいなところあったりするんで。ま、ちゃんとなんか、ま、家の中でなんかリラックスしつつも、ま、自分のやんなきゃいけないことは絶対逃さないっていうことで、そういうな、な、家具を置いておくのはかなりすごい有用なのかなって風には思いますね。
はい。ああ、はい。 <laughs> はい。 うん。 あ、はい。 うんうんうんうん。 穴開けたりとかしてはない。え、したんすて、うーん。も うーん、うん。 はい。 うん。 なるほど。 うん。 うーん。あ、ま、そういう、うん、ま、じ実用的な感じっていうので、あ、ま、置いてるって感じだんすね、それは。うんうんうん、うん。
<laughs> うーん、そうですね。
うん。あとは、と、あのキッチンとかそういうとこでは何かあの工夫とかされてされたりとかします？
ああ。 そうですね。ま、キッチンは結構、まあまあ毎日ほぼ使いますけど、どうだろうな、なんかめちゃくちゃなんか特段しあ、そうですね、あの、やっぱりなんですゆか、なんかあの普通にあのコンロってあるじゃないですか、普通にガス使うタイプのコンロとかって。あ、うむ、やっぱりコンロとかはね、なんか普通になんか付けあわっぱなしにしちゃって、なんか、かんお火事とかになったらもうほんとに笑えないし最悪なんで。やっぱり私はもうちょっと完全にちょっと、あの、あんま自分を信用してないっていうところもあって、あの IH
うん。 はい。 ああ、はい。うーん。 ま、確かに。うん。 ほう。
に全にうに置き換えましたね。あのあのコンロあるじゃないですか。コンロの上になんかダイソーで買えるようなあの木の板というか、あの木の、あの台みたいなのをかぶせて、その上に IH コンロをおっけ乗っけて、そこで料理するっていう形をとってますね。
ああ、はい。 うん。 はい。 うーん。 うん。なるほど。うん、じゃあ、もうそれで、あの火事の心配をとにかく無くして落ち着ける空間にしたっていう感じなんですよね、そこは。
いや、そうですね、やっぱりちょっとね、火のね、あの問題はね、ほんとに、あの大事になったらもう恐ろしい話ですから、もう、そういうところはちょっと、ちゃんと注意してね、あの自分でわざわざ買って、ま、木のね、あの台とかもちょっとほんとは、くサイズ合わなかったんですけど、ま、自分でなんかあの DIY みたいな感じでギコギコ切って直して置き置きました。はい。
うーん。 ま、そうですよね。 うん。 ふんふん。 うーん。ん、なるほど。あとなんか置物とかなんかそういうものとかで、なんか、うん、ありますか？自分自分らしくするみたいな感じで。うん。
ああ。 いや、そうですね。あ、でもやっぱり何ていうか、別になんかね、あのあの高いなんか家具とかは買わないですけど、別に趣味のものがないというわけでもないんで、なんか最近、なんか自分の中でかなりあの熱い、なんか置物というか、あの飾り物っていうのが、なんかレゴあるじゃないですか？なんかレゴで、なんかあの、レ大人向けのむめっちゃ難しいレゴ。で、あの、なんかそう、なんか、で、それでなんかお花系のなんかあの、なんか、オーナメントみたいに、あの、レ作れるレゴみたいのがあって、すごいあの、ま、作るのにも5時間、6時間ぐらいかかるやつなんですけど、すごい見たパッと見すごいちゃんとあの、花飾りというか、あの、花入ってるなんか瓶みたいな感じで、あの、作れあ作れるんで、ほんとになんか見ただけで、うわ、すごいなんかちゃんと緻密な、なんか、で、なんかすごいなん、クオリティ高いなっていう風にも思いますし、単純に作るのも楽しいっていうのもあって、結構最近は集めてますね。
あ、はい。 うんうん。 うん。 あ、はい。 おお。 はい。 うーん。 うんうん。 ええ、ん。 うーん。 おお、なるほど。うん、やっぱそれが、うん、それが入ってきてから、結構、なんか、うーん、うう自分感っていうのは出ました？そのうん、自分感っていうか、その、あの、なんですか、なにそれ、やむや、だ、オリジナリティにはい、そうですね。
自分感？ ああ、オリジナリティですかね？部屋の。 やっぱ、そうですね。まんか、今まで結構、なんか、あの、本とか、あの、まあ、あの、パソコンとか、まあ、あの、ありつつ、なんか、ちゃんの、ちょっと、あの、く書類がちょっと時々散らばってるみたいなのが、あの、かむかっこ、なんか、どういう趣味なん？みたいな感じの部屋ではあったのかなっていう風に思うんですけど。あんまりね、大人向けのレゴとかね、買ってやってる人いないんで、<chuckles> ポリシナリティは出たんじゃないすかね、やっぱり。<chuckles>
うんうん。 うーん。 はい。 <chuckles> 確かに。うーん。
うん。
おお。あとはそうですね、なんか、何か、うん、それ-それ以外になんかやられてることとかあります？
ええ、どうですかね。ああ、そうですね、やっぱり、何ていうかですね、まあ、やっぱり部屋っていうか、まあ、部屋の範疇に入るか分かんないんですけど、風呂がちょっと、あの、まあ、わりや入ったりはするのってのは、やっぱりね、あの、ご気分が落ち着くことではあるじゃないですか。
うん。 はい。 ああ、あ。 まあ、そうですよね、確かに。うん。
ま、とはいえ、ちょっとあの、やっぱりなんかあの、ま、部屋、うん、めちゃくちゃでかい風呂っていうわけでもないんで、まあ、完全に落ち着けるわけではないなっていう風には、ずっと思ってたんですけど。ま、ちょっとなんか自分でなんか家でなんか、サウナできるキットとか用意することによって、なんかちょっと
うん。 はい。
あの、く狭さをカバーみたいです。カバーできてるかわかんないですけど。カバーできてるか分かんないんすけど、なんかやっぱりなんか QOL は上がる感じはありますよね。なんか自分のケアのあの幅が増えるんで。うねん。
おお。 <laughs> うん。なるほど。いや はい。うーん、じゃ、やっぱりそのさっあ、今言われてましたけども、自分のケアのあの自分のケアの幅が広がるっていう、そこをまずベースにして、しいくと、その、うん、まあ、いろいろ落ち着ける環境にできできていくかなっていう感じなんですよね、全般的には。
いや、そうですね、やっぱり何ていうかですね、やっぱりあの、高い家具とかをは買わずに、ま、なんかあの、体に良い体に良いベッドでしたり、ま、体に負担かかんない椅子っていうところには、ま、お金かけてるし、ま、単純に、ま、なんかあの、あるんですよ、あのあのモニターパソコンのモニターもなんか、あの、目にあんまり悪くないやつを使ってるのもありますし、なんかそういうなんか健康面では、ほんとに超気使ってやってるかなっていう風には思いますね。
うん。 うんうん。 はい。 うーん。いいですね。 うーん。 なんかあの、湿度とかそういうことにもなんか、うあの、う気にされたりとかはされません？
あ、湿度に関しては空気清浄機があの、ちゃんとあれなんすよ、加湿もなんか除湿もできるタイプなんで、もうかきょけかなりね、あのすごいけんねんでん有能だし、あ、単純にあれなんですよね、なんかあの、ま、自分のなんか部屋で、なご飯たぶが食べるじゃないですか。で、なんかご飯のにおいがね、なんか滞留したりすると、ちょっとなんか嫌じゃないすか、なんかもうお腹パンパンそきになんか、おなご飯のねにおいが残ってるとちょっとなんか、あんま気分良くない、感じはありますけど、<chuckles> なんですけど、結構なんか、うちのなんか、空気清浄機はなんか、え、あの、そういうにおいが入ってきたら、なんか、あのあの「においを検知しました」つって、あの、勝手にあの、バーって全部綺麗にしてくれるんですよね、食後のにおいとか。
うん。 あ。 ああ、結納ですね、それ。 うんうんうん。 はい。 ああ。 ま、確かに。<chuckles> はい。 へえ、すごい。ほう。
もうだからほんとに、だから、やっぱり「空気清浄機だな」って、一番でかいのって思います、やっぱり。<chuckles>
うーん。なるほど。<chuckles> おお。いや、それはま、そう、いや、く空気清浄機でそんなに変わるんって、なかなか、うーん。
うーん。 ああ、そうえすね。なんか、しかもなんか服とかね、周りでなんかあの、あの、干したりなん干した後のやつを取り込もうとすると、なんかあの、だ、埃を検知してバーって全部吸ってくれるんすよね。
ああ、はい。 なるほど。うーん。
だかハウスダスト的にも。だから私ちょっと結構あの、ハウスダストでちょっとあの、アレルギーあるんですけど、あの、かなりね、それをなんか用いてっていうか、あの、部屋に導入し始めてから、あんまり鼻水とかで、なんか困ることもなくなった感じはありますよね。
はい。 うんうん。 おお、お、じゃあ、それは、ものすごく環境には、あの、い自分のかん部屋の環境にはいいですね。うーん。
うんうん。 そうなんすよ。
あ、今日はあの、色々そうですね、QOLを上げるというか、ま、そういう観点からも、あの、え、お話しいただいてありがとうございました。
<chuckles> いや、こちらこそお話ね、聞いていただいて、すごいあの、楽しかったです。ありがとうございました。失礼いたします。
しゃごそ、ありがとうございました。